Nói chung thì bản thân em nhá, bản thân em thì em, ơ, em chưa em chưa có cái suy nghĩ đấy, em em chưa có suy nghĩ đấy nhưng mà thật sự thì ờ
Chưa kịp nới lỏng. Ừm, nghĩ dần đi chứ. <laughs>
Thật sự thì, ờ, em, ờ, chắc là nó nó chưa phải là cái cái cái cái cái cái, ơm, cái mình chưa tới cái độ là mình chưa phải ưu tiên hàng đầu. Thì, ờ, thì đấy, n nói chung là khi mà ví dụ, như kiểu là, khi mà em gặp áp lực tài chính á, mà gia đình không hỗ trợ được chẳng hạn, thì lúc đấy em sẽ tìm đến những người bạn, thật sự như vậy. Tức là của em khá là em nghĩ là em em may mắn hơn người khác là em đôi em có những người bạn mà mà, kiểu là, người ta sẵn sẵn sàng sẵn sàng cho em vay, thật sự thật sự là sẵn sàng, kiểu, là giơ tay ra, kiểu, giúp đỡ em khi mà em thiếu thốn mọi thứ. Thì đấy, đúng rồi, dạ vâng. Và tất nhiên nha, đôi khi có bạn những cái thằng bạn em mà tức là ví dụ, kiểu là, hôm trước em vừa trả nợ nó xong, nhưng mà, ờ, tức là bạn em thì lúc đấy, kiểu là, nó chưa chắc nó đã biết là em có thể trả nợ được hay không, nhưng mà nó vẫn sẵn sàng cho em vay, thật sự là như vậy.
Ừm, chưa phải là ưu tiên của em ở thời điểm hiện đại. Ừm, ừm. Rồi. Ừm. Ồ! Rồi, sẵn sàng, rất là sẵn sàng, ừm, giơ tay ra. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ô kê. Ừm, ừm, ừm. Đấy là một điều may mắn, nhỉ? Ừm. Ừm, rồi, rồi, rồi. Tức là, ờm, họ họ cho em vay là vì con người em chứ không phải là cho em vay vì vì biết chắc là cái khả năng em sẽ trả được hay như nào đấy, ừm. Đôi khi nó sẽ vượt qua được cái cái cái cái lo lắng, ưm, ưm, cơ bản như thế, rất là hay. Thế thì bây giờ nhá, bây giờ thì em có cái áp lực nào như, cái kiểu, là, ờ, bây giờ là em là đang tự chủ tài chính của của của riêng em, thế thì em có đóng góp gì về cái tài chính của bố mẹ em hay không? Mặc dù là em đang không có s không sống cùng, tức là, ờ, ừm.
Thì biết là sẽ lấy được À, vâng. À, vâng. Ừm, ừm. Nói thực là hiện tại nhá, ví dụ, như kiểu là, hiện tại ấy thì em chưa chưa đóng góp được gì nhiều. Nói thật là tức là em em chưa em chưa có phải nghĩ dạ vâng, tương lai tương lai thì tất nhiên là em có kế hoạch nhưng mà ý là có thể là em em mua đồ này, mua đồ kia cho mẹ này hoặc là mua đồ này, đồ kia cho bố ấy. Tức là tại vì là, kiểu, ví dụ, kiểu, như em nhá, em sẽ là theo dạng, kiểu, về nhà em sẽ để ý là thiếu cái gì hay là cần mua cái gì thì em sẽ em sẽ bổ sung cái đấy. Tức là, ừm, vị vâng, e em nghĩ là từ những cái nhỏ nhỏ ví dụ như, kiểu, là từ chai dầu, chai dầu gội hay là sữa tắm này kia các thứ hoặc là những cái đồ như, kiểu, quần áo này kia các thứ mà em thấy là ấy thì thì em sẽ mua. Ví dụ, kiểu, kể cả những cái lúc mà từ khi mà em đi học ấy thì kể cả mặc dù là em không có dư giả gì đâu nhưng mà nhưng mà ví dụ như, kiểu, em thấy là, ờ, nó nó nó hợp lý, nó nó đẹp này, xong rồi nó ấy, thì em cũng sẵn sàng mua, mà ví dụ, kiểu, kể lúc đấy nó nó không kiểu, mua xong mình cũng <laughs> cũng cũng đói kém một tí nhưng mà em em thấy là không vấn đề gì hết, tự bản thân em em thấy là nó không vấn đề.
Ừm, nhưng chắc là tương lai vẫn có t kế hoạch, đúng không? Ừm. Rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi, đấy là sự quan tâm, đấy là sự quan tâm đấy. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừ. Nói chung là, à, người ta nói em còn không biết em có đồng ý với cái câu người ta nói là "Tiền mình ở đâu thì tim mình ở đấy" không? Hoặc là "Tim mình ở đâu tiền mình ở đấy" không? Mà, kiểu như là, cho như em nói ấy, là kể cả vào cái thời điểm em là sinh viên em không có tiền nhưng mà em vẫn sẵn sàng và em mong muốn được mua cho gia đình cái này, cái kia ấy. Chị thấy cái đấy nó rất đúng với em luôn á. Em thấy thế không?

Thì rõ ràng là 1 tuần sau thì em bắt được thằng trộm. Thì, ờ, thì nhưng mà sau đấy nhá, sau đấy thì, tức là, bên, ừm, chỗ còn lại, tức là cái chỗ mà, ờ, chính quyền người ta chưa giao xe, thì lúc đấy thì cũng khá là căng thẳng, nhưng mà ý là tầm 1-2 tháng thì bản thân em lúc đấy lại tự lấy được xe, tức là, ý là, mình không mất tiền ấy mà mình chỉ qua cái việc, như kiểu là, mình đến mình nói chuyện với cái đội chính quyền đấy thôi, thì mình sẽ lấy được cái xe thôi. Thì đó, nó là một cái mà, ừm, tức là kết thúc cái h hành trình áp lực về kinh tế, gọi là, ban đầu. Thì sau đấy thì có những cái là, như kiểu là, em đi làm thêm này, thì thực ra lúc đấy đối với em mà cũng không hẳn là áp lực, tại vì rõ ràng là lúc đấy em cũng được chu cấp. Nhưng mà nếu mà tính tính là khi mà em, gọi là, em cảm thấy áp lực căng thẳng hơn một xíu ấy thì chắc là lúc mà em đi em học sau đại học, thì là lúc đấy em em nghĩ là nó là cái giai đoạn mà em em nghĩ là nó căng thẳng, căng thẳng hơn.
<laughs> Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Rồi, ô kê. Ừm, ừm, ừm, ừm. Nhưng mà nhá, chị muốn hỏi xem là sau khi mà em vượt qua được cái áp lực của cái lần lần mà em vừa kể ấy, thì em có chia sẻ ra cho gia đình không? Hay chí ít là 1 thành viên nào đấy trong gia đình không? Hay là em quyết định vẫn yên lặng? Ừm.
À. Ờ, thì tức là khi khi khi mà câu chuyện nó qua rồi ấy, xong hết rồi, êm xuôi hết rồi ấy, thì đến khi Tết về thì em mới kể cho gia đình, và lúc đấy mẹ em mới biết cái câu chuyện đấy, và thật sự là, như kiểu, cũng hơi vỡ òa một tí, thì thật sự là tất nhiên là mẹ em sẽ không được dạ vâng, không không trách, không trách. Nói chung là, tức là, có thể là ừm, ừm.
Ừ. <laughs> Ừ. Có trách không? Gia đình có trách không? Ừm. Ý là không phải là trách vì cái việc mà em gây ra, mà là trách là em đã giấu mọi người không ấy? Ừ, đấy. Vì là thường tâm lý là, ừm, các vấn đề là sẽ ra thành viên gia đình là muốn được biết để cùng tham gia mà, đúng không? Nhất là những vấn đề liên quan đến tài chính hay các thứ thì lại càng như thế. Ừm.
Dạ vâng. Dạ vâng, mà không nói á. Thì thì tất nhiên là đối với bản thân em thì, ờ dạ vâng. Ờm. Bản bản thân em nhá, bản thân em thì, theo kiểu là, em, ờ, cái chuyện mà ví dụ như kiểu em nói ra mà gia đình giải quyết nó bình thường được thì em sẽ nói. Còn những cái chuyện mà, như kiểu là, em nói mà gia đình, kiểu là, không giải quyết được, hoặc là giải quyết nhưng mà nó lại lấn cấn hay lắng lo lắng hay hay lại rối hơn ấy, thì tất nhiên là em sẽ không nói, tức là em em sẽ tự em, sẽ tự làm một mình, thì tức là, em sẽ tự làm cho đến khi cái công việc đấy xong rồi, êm xuôi rồi. Thì tất nhiên là khi cái giọng văn em kể thì nó sẽ là ở một cái hoàn cảnh khác, nó sẽ là ở một cái đúng rồi, nó sẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ nó sẽ theo kiểu nó sẽ theo kiểu mọi việc xong rồi này, mới cả là nó sẽ hài hước hơn một tí. Thì tất nhiên là cái chuyện mà mà như kiểu là mình mình bị lấy trộm này, xong 1 tuần sau mình lại bắt được thằng trộm thì nghe nó thì nó cũng buồn cười.
Ừm. Rồi. Mà lo lắng, mà lại rối. Ừm. Rồi. Thì em sẽ lựa chọn là không. À! Ô kê. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Kiểu như là, nhẹ nhàng hơn, đúng không? Cái giọng văn của em sẽ, theo kiểu là, mọi việc đã xong rồi. Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm. Cái, ờ, cái giọng văn nó sẽ tự tin hơn, phải thế không? Ừm. Thế thì qua câu chuyện của em thì chị thấy là, kiểu, em bắt đầu, ờm, tự chủ và và và là người tự tự tự lo, tự đốn, tự vác cho cái vấn đề về tài chính, ừm, của cá nhân em đã rồi. Thế nhưng mà thế còn tài chính trong gia đình em chẳng hạn nhá, thì trong gia đình, mà gia đình của em ấy, bởi vì em chưa lập gia đình bé, thế thì ai sẽ là người mà chịu trách nhiệm chính?
Dạ vâng, vậy thì em nghĩ là tất nhiên nà ở một cái Dạ vâng. Ờ.
Và nếu như em có gặp khó khăn mà em không tự giải quyết được thì em sẽ tìm đến ai?